<sighs> <chuckles> Ich glaube wirklich, das ist bei mir so, dass ich, je mehr ich weiß und ich mehr also, man kann ja dann Verknüpfungen machen zwischen den gelernten Inhalten, dass das einfach 'n besseres Gefühl gibt. Also, zu Hause ist man ja auch oder bei Freunden und Verwandten ist man ja auch das erste Ansprech der erste Er Ansprechpartner bei so gesundheitlichen Themen. Und da ist es natürlich besser, wenn du davon Ahnung hast, als dass du dann sagst: „Oh, da hab ich jetzt nicht so viel Ahnung.“ Es macht auch viel mehr Spaß, wenn man so irgendwie ja, wenn man auf bestimmte Fragen, das ist wie so 'n Spiel, wie so 'n Rätsel. Da kommt 'ne Frage und man wei man kann das nicht so schnell googeln. Aber dadurch, dass du halt verschiedenes Wissen hast, das du miteinander verknüpfst, kannst du die Antworten viel besser herleiten. Und das ist ja etwas, was du über Jahre trainierst, aber das ist etwas Schönes. Deswegen macht mir das Lernen auch Spaß. Das ist jetzt nicht: Oh, Technik und ich muss irgendwie komische Schrauben ü ü äh, also das ist so, wenn ich jetzt irgendwelche Autos zusammenschrauben müsste und dafür was lernen müsste, wäre es für mich zum Beispiel nicht so spaßig, weil mir das Thema ja gar kein
<giggles> Mhm. Ja, also bis Mhm. Ja. Natürlich. Mhm. Un Also, das Thema spielt schon das Thema spielt schon sehr sehr viel Okay, ich verstehe. Und hast du da von Zuhause aus auch so 'n bisschen Leistungsdruck, sag ich mal so, dass dass von zu Hause kommt: „Ey, du musst diesen und diesen Abschluss bringen“ und deswegen ist das mit dem Lernen auch so krass oder ist wirklich komplett von dir aus, dass du sagst: „Ey, mir macht das Spa ich will das wissen, ich“
Ja, sehr, auf jeden Fall. Ne, 0. Ja.

Okay, also ich habe jetzt, äh, seit 2 Jahren ein iPad, und seit 1 Jahr mache ich bei Goodnotes die Karteikarten, und das war extrem hilfreich. Also, man macht die Karteikarten in einer äh, in einer App oder so kann man die schnell, ähm, <clicks tongue> machen, also herstellen erstellen, weil man da sehr viel Genau, man kann halt viel kopie Copy Paste machen. Man kann die Screenshots machen und die Bilder einfügen. Es ist viel schneller erledigt, und es ist visualisiert. Also, du hast viel mehr schöne Bilder, zum Beispiel von irgendwelchen keine Ahnung wenn du Struktur malst, dann malst du sie vielleicht schief oder nicht korrekt. Oder wenn du Körper, hm, irgendwelche Anatomiesachen machst oder Physiologie, dann ist es bildlich visualisiert, also viel besser einprägsam.
Goodnotes, ja. Ja. Mhm. Vor allem ich glaube auch, dass so 'n Teil ja speichern kann, ne? Ja. Mhm, also das ist schon mal 'n Tipp, den wir festhalten können, visualisiert, besser als als als gezeichnet, sagen wir mal als handschriftlich. Okay, und dann frage ich mich jetzt auch noch mal, du hattest jetzt gerade Goodnotes erwähnt und mit Karteikarten und so, findest du's dann nicht auch besser, dass ich weiß nicht, wie du da bist, wie also ich schätze dich jetzt mal sehr ordentlich ein. Aber wenn du Karteikarten zu Hause gesammelt hast, irgendwann die fliegen ja in Müll, so. Du hast ja nicht 3 Ordner voll mit Karteikarten. Bei Goodnotes sind die ja immer wieder gespeichert. Greifst du dann auch nach nach 1 Semester noch mal wieder auf die Karteikarten vom vorherigen, z äh, zurück?
Ne? Ja, das ist schon mal sehr gut. N ja. Also, ob ich, äh, auf die Karteikarten, die so also die in meinem iPad sind? Oder die, die ich händisch ma irgendwann mal geschrieben habe, vor keine Ahnung wie vielen Jahren? Ja, genau. Das ist auch so ein Vorteil.
Um dir das so aufzufrischen? 1 Jahr alt sind oder so 'n halbes Jahr. Ne, ne, in deinem iPad. In deinem iPad. Ob du da auch mal so ganz alte
Richtig. Also, auf dem iPad kann man auf äh, bei Goodnotes zum Beispiel auf Suche klicken und du kommst mit einer Suche auch auf die Karteikarte. Das ist schon mal sehr gut. Dann hast du auch sogar hier direkt auf deine das, was du genau suchst. Bei äh, und man kann immer wieder zurückgreifen. Da hast du 'n Punkt gemacht. Das ist auch richtig gut. Bei Karteikarten, die man so händisch geschrieben hat ich habe einige Kartons davon. Die liegen irgendwo und ich kann nicht darauf zugreifen. Wenn ich zum Beispiel Chemie nachholen will oder wiederholen will, weil man es ist nun mal so, man vergisst sehr viel Wissen dann ist das nicht mehr so einfach. Man sucht sich die Karteikarten raus. Man weiß nicht, ob es vollständig ist, weil man kann ja kann ja sein. Ja, aber die habe ich auf jeden Fall in meinem Karton, aber die sind halt so 'n bisschen durcheinander und dann ich weiß nicht das ist so 'n Theater, das das ist überholt. Das Thema ist überholt. <chuckles> Deswegen, also, ja.
Mhm. Krass. Mhm. Ja. Ob du die überhaupt noch hast? Ja. Und sags sagst du auch, dass da so was wie, ähm jetzt mal 'n anderes Thema: Sagst du, da hilft auch oder hast du Nachhilfe oder irgendwie so was? Ist das etwas, was motiviert, wenn du sagst: „Oh ja, cool, richtig cooler Nachhilfelehrer, mit dem macht das voll Spaß zu lernen, da gehe ich gerne hin“, oder bist du wirklich eigene Faust, s äh, selbstständig, zu Hause, alles alleine, komplett, Tunnelblick, einmal durch?

Du hast ja jetzt auch bestimmt dann so m medizinische Grundkenntnisse, sage ich mal, wenn du in die pharmazeutische Richtung gehst. Dann hast du ja sicherlich auch medizinische Kenntnisse. Wie ist das, wenn du jetzt mal- das interessiert mich jetzt mal so nebenbei- wenn du zum Arzt gehst oder so und dort mit dem Arzt sprichst? Redest du in der Medizinsprache? Ist das auch so 'n Ding, was einen motivieren kann, da jetzt mal zum Arzt zu gehen und auf selbem Stand zu sein, sage ich mal? Oder redest du da trotzdem noch: „Ich hab Schmerzen im Knie, keine Ahnung, was das ist“? <laughs>
Genau. Ja. <chuckles> <giggles> Äh, ne, tatsächlich ist das so: Also, am am Anfang mache ich mich unkenntlich und tue auf, als wüsste ich nichts. Dann sobald der Arzt redet und, ähm, ja, dann rede ich halt schon in diesem medizinischen in diesem medizin in der medizinischen Sprache rede ich mit. Und dann merkt man halt schnell: „Ah, du bist vom Fach.“ Und dann sage ich: „Ja, ich studiere.“ Und dann merkt man das halt schnell.
Mhm. Mhm. Ja, weil ich ja, weil es gibt ja auch diese Szenarien, dass sie dann irgendwie als nicht, äh, Fachlicher zum Arzt gehen und dann einmal was Fachliches, Gegoogeltes da vorsagen. Der Arzt redet dann ganz Zeit in der Medizinsprache und der Typ checkt gar nichts eigentlich. Ähm, so ist das dann bei dir nicht, sondern du kannst dann wirklich dem Arzt richtig Antworten geben, auch bei Nachfrage oder so mit medizinischen Fachbegriffen.
Mhm. Ja, manchmal äh, manchmal bin ich bei einem Chefarzt und der, ähm und dann, äh äh, ja, dann r lästern wir ein bisschen über andere Ärzte, wenn die mal wenn die wieder was Falsches gemacht haben. Zum Beispiel, ähm
<laughs> Ist das nicht auch so 'ne coole Motivation für zum Lernen so mäßig?
Ja, das stimmt, das ist ja, okay, eigentlich, äh, ho äh, eigentlich möchte man ja zu einem Arzt gehen, der kompetent ist, der in einem dann auch wirklich hil helfen kann, ohne dass man selbst arbeiten muss, ne? Das ist ja eigentlich die ja, die Idealvorstellung davon. Aber wenn man halt schon Ahnung hat, und ich habe das jetzt auch, äh, selbst erlebt, dass es wichtig ist, dass man selbst hinterher ist, weil: Die Ärzte haben nun mal nicht so viel Zeit. Und wenn du denen mal ab und zu mal so 'n kleinen Tipp gibst, dann sind die eigentlich nicht so Antis, die freuen sich eigentlich, außer die sind, äh, 'n bisschen weiß nicht, also, ja, genau, oder die fühlen sich halt angegriffen. Dann ist es nicht so gut. Aber wenn man dann sagt: „Ja, ich hab das in der Leitlinie gelesen“, dann merken die schon schnell, dass du da vielleicht doch Ahnung hast. Und dann hören die dir auch zu.
Das stimm, ja. Egoistisch, so Nase hoch. Mhm. Ja, das kann man immer schwer wissen vorher. Ja. Mhm.

Prüfungsstress, Staatsexamen, ja. Also, es gibt Extreme, zum Beispiel wie bei Sta beim Staatsexamen, da kann man es gibt keine Tricks. Das ist eine eine Ausnahme s Situation. Das kommt nicht so häufig vor. Da hat man nicht so viele Tricks. Aber in diesen normalen Prüfungen, da finde ich, da darf es gar nicht solche Stress äh, Situationen geben.
Mhm. 1, 2 Spicker, und gut ist. <laughs>
Wenn du Nein, nein. Ja Äh, tatsächlich hab ich noch nie Sch Spicker benutzt, weil ich bin einfach zu ängstlich. Also, ich ich kann das nicht. Also, ich glaube, selbst wenn ich keine Spicker hätte und die Vorstellung hätte, dass ich Spicker hätte, ich würde sofort meine Hände hochheben und sagen: „Ja, ich hab Spicker dabei.“ <laughs> So ein Typ bin ich. <giggles> Aber, ähm, wenn man früh anfängt z zu lernen, dann passiert das gar nicht, dass man in diese, äh, Situation kommt, dass alles zu viel wird, zu stressig, zu katastrophal, sondern wenn man wirklich früh anfängt zu lernen, dann ist man die ganze Zeit, über die ganze Phase durch, ruhig.
Wow. Krass. <chuckles> <laughs> „'Tschuldigung” auch noch sagen, so. <laughs> Mhm, das stimmt.
Aber in diesen Staatsexamensprüfungen, wo 5 Prüfungen stattfinden, innerhalb von 5 Wochen, und dann solche richtig heftigen Fächer, da da ka da gibt's keine Strategien. Da muss man einmal einf „Augen zu und durch“.
Ja, da ist auch wirklich dann schlaflose Nächte manchmal bestimmt, oder?
Ja, richtig katastrophal. Also, du bist einfach in einem Ausnahmezustand, ich keine Ahnung. <chuckles>
Das glaube ich. Ja. Ich ich kann mir das wirklich, also, auch schwer vorstellen. Ähm, ja, du, ich ich bedanke mich aber wirklich vielmals, dass du mir deine ganzen Tipps und Tricks hier zum zum Lernen grade preisgegeben hast. Ich glaube, ich werde mir die auf jeden Fall alle mal merken, falls ich selber noch mal wieder in 'ne Prüfung reinkomme. <laughs>
<giggles> Sehr gerne. <giggles> Sehr gut. Ja, danke auch für das Gespräch.
Okay.